Tu vois, je trouve ça super difficile, hem, de d'arriver à dire non à sa famille, à des à certaines demandes ou à certaines, heu, voilà, envies et cetera sans que ça soit, heu, mal perçu et sans non plus, hem, culpabiliser. Tu vois, là pour te donner un peu de contexte pour les fêtes de de Noël, nous avec mon mari depuis qu'on a des enfants, on se fait une année dans sa famille, une année dans la mienne. Parce que voilà, ils habitent assez loin et que quand on faisait, heu, les deux, un le 24 au soir, un le 25 c'était vraiment, heu, très, très, très fatiguant pour nous et puis, heu, bon voilà, il y a 500 kilomètres entre les 2 familles, c'était vraiment compliqué. Donc cette année, heu, c'est l'année où on va dans ma famille à moi et heu, voilà selon les années, ben on va rester quelques jours dans les familles, mais il y a pas vraiment de durée, heu, tu vois, et c'est pas écrit qu'on reste 5 jours, ou 6 jours, ou 7 jours. Bref, cette année, heu, mon mari n'a pas ne prend pas beaucoup de vacances et cetera et donc on va chez mes parents que 3 jours, donc heu, au autour de Noël et tu vois ma maman n'arrête pas de nous dire: «Heu oui voilà, les autres années vous venez plus, heu, quand vous allez dans la famille de ton mari, vous allez plus longtemps. Heu, vous devriez rester, pourquoi vous restez pas?» et nin nin, et cetera, et du coup c'est très, heu, culpabilisant tu vois? Heu, nous on a aussi besoin, heu, d'être un peu chez nous, les enfants ils sont super contents d'être, heu, à la maison, de jouer avec, heu, leurs jouets qu'ils auront eu à Noël, leurs cadeaux. Ils sont contents aussi, heu, tu vois c'est une période où il y a, voilà, tous les marchés de Noël, la patinoire, enfin on est aussi content tu vois d'être dans notre ville, d'être au calme et par ailleurs, les vacances, heu, dans la famille, ben c'est quand même toujours très, très fatiguant tu vois? Il y a toujours beaucoup de de bruit, beaucoup de voilà, de repas et cetera. Donc nous, on est content quand c'est heu 2-3-4 jours, mais pas plus. Donc là, voilà ma mère, elle insiste vraiment, heu, très, très, très lourdement pour que, hem, on reste plus longtemps et en fait, heu, quelque part, heu, je me sens un peu, heu, obligée tu vois de rester et en même temps, j'ai pas du tout envie et j'ai du mal à dire non sans, heu, tu vois d'un, les vexer et sans, heu, culpabiliser quoi.
N ouais. Mmh mh. Mmh mh. D'accord. Ouais. Mmh. Mmh, d'accord. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Oui. Mmh mh. Mmh mh, d'accord. Oui, c'est vrai que, heu, j'entends bien ce que tu me dis hein. Que dire: «Non» heu heu, à quelqu'un de ta famille, heu, bah s tu as peur de blesser, heu, voilà. Tu tu te sens un peu coupable, heu heu, c'est vrai que c'est une situation qui peut être, heu, compliquée, hein, et hem, dis-moi du coup, quelles conséquences vraiment concrètes, heu, bah tu vas redouter si tu dis: «Non»?
Mmh. Bah, en fait, il y a pas vraiment, heu, de de punition ou de, heu, tu vois? De de conséquences, heu, vraiment concrètes, mais c'est vrai que quand même, ben je sens que voilà, c'est revenu, heu, 4 ou 5 fois, heu, sur le tapis, heu. Que ma maman en a encore reparlé il y a pas longtemps, et cetera et que du coup, heu, je sais que voilà, entre guillemets, «Elle va faire la tête» ou, heu, nous faire des remarques, heu, quand, heu, quand on va y aller, et, heu, et voilà, ça me gêne heu, s tu vois? J'ai je j voilà, je ça me culpabilise, en fait.
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh d'accord, et hem, tu lui as dit très explicitement, heu, à quel point c'était une situation peut-être un petit peu compliquée pour toi, heu, de de rester plus longtemps? Et que tu du coup, heu, est-ce que tu lui as exprimé aussi tes sentiments? Est-ce que tu lui as dit que, heu, bah tu te sentais coupable, mais que, heu, toi, heu, tu as aussi des limites à faire respecter?
Bah, c'est vrai que, c'est pas quelqu'un qui est, heu, comment dire? Très, très, heu, bienveillant ou très, très à l'écoute, tu vois? Ça va être beaucoup, heu elle, ce qu'elle a envie de faire, elle, et, heu, voilà. Elle va vouloir qu'on fasse comme elle a envie. Après, avec les années, je comprends aussi que, quelque part, c'est une de ses façons, un peu maladroite de dire, heu: «On est contents quand vous êtes à la maison, heu, vous nous manquez le reste de l'année» et cetera, tu vois? Je pense qu'aujourd'hui, c'est assez clair pour moi que, quelque part, ça veut dire ça, mais c'est d'un c'est exprimé de façon, heu, très maladroite. Parce que, du coup, sur le ton du reproche, de la culpabilisation et cetera, heu, chez moi, le la seule conséquence, c'est que j'ai plus du tout envie d'y aller, même 3 jours, tu vois? Donc c'est un peu dommage, et heu, du coup elle est pas. Voilà, elle est pas très à l'écoute quand je lui dis par exemple, heu, l'autre jour au téléphone, voilà: «Mais, tu sais, les enfants, ils sont contents aussi, heu, de rester un peu à la maison, de profiter de notre ville, heu, de d'aller, heu, voir des copains aussi pendant les vacances de Noël. D'aller manger, heu, des churros à la fête foraine. "Oui, ça, ils peuvent le faire toute l'année, heu, là c'est Noël et nous, on veut que vous soyez avec nous"» heu, tu vois? Et pas très, très, heu, réceptive, quoi!
Mmh mh. Mmh mh. Mmh d'accord. Mmh mh, oui. Mmh mh. Mmh mh. Mmh d'accord, oui, je vois et heu, c'est vrai que c'est dommage au final, hem, heu, de de se braquer un petit peu, heu, quand on essaie d'exprimer voilà, heu, ses limites, ses sentiments, heu, ce qu'on ressent et est-ce que, heu, tu penses que, heu, il y aurait une possibilité peut-être pour, heu, elle, heu, ben mmh, heu, enfin pour eux de venir vous voir, heu, peut-être pour Noël aussi? Est-ce que eux ils pourraient faire le trajet en fait?
N ouais, c'est vrai que je pas forcément, heu, ouais peut-être, c'est vrai que j'avais pas forcément pensé à cette option parce que d'habitude c'est nous qui, heu, qui y allons. Mais c'est vrai que peut-être si je proposais ça tu vois, qu'ils viennent, heu, peut-être pas tout de suite à Noël, mais même, heu, début janvier, tu vois, heu, peut-être pour le réveillon comme on a rien encore de prévu. Peut-être que ça les apaiserait tu vois? Que ça montrerait que c'est pas forcément, heu, de de la mauvaise volonté et que c'est aussi beaucoup de logistique, et que nous, heu, ne pas être chez nous pendant 7 ou jours, heu, c'est beaucoup en fait, même pour les enfants tu vois? Heu, quand on est, heu, ailleurs, bah, forcément, ils vont se coucher plus tard, on va manger différemment et cetera et du coup, heu, oui j'ai pas envie que ce soit, heu, que ce soit trop long, donc c'est vrai que peut-être de les inviter, heu, un peu plus tard quand, heu, voilà peut-être même après les fêtes, ça peut être une idée pour, heu, un peu dédramatiser la situation ouais.
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Oui, comme ça, ça te permet de dire non et de poser une limite voilà de de mettre un stop, mais d'un autre côté, heu, de proposer une alternative et heu, de tendre la main pour autre chose en fait.
Ouais, c'est vrai que c c'est marrant que j'y ai pas pensé avant. Heu, j'aime bien quand, heu, tu sais même dans le boulot quoi, dans mon équipe quand les gens viennent avec juste un problème, ça m'agace en disant: «D'accord et donc heu, c'est quoi ta solu qu'est-ce que tu proposes maintenant qu'on a un problème?» c'est vrai que peut-être que si j'arrive avec cette, heu, cette idée là, heu, ça ça pourra les apaiser tu vois et leur montrer effectivement qu'on a quand même envie de les voir et qu'on est plutôt content, heu, quand même que que, qu'ils viennent à la maison et c'est vrai que quand ils viennent, beh, c'est pas non plus la même fatigue parce que c'est ma notre maison, c'est moi qui décide aussi en plus des règles que, heu, quand on est invité évidemment.
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Moui. Oui, et c'est vrai que des fois on est un petit peu, heu, ancrés, heu, dans ses habitudes, heu heu, dans une routine de fête de Noël et en fait, on se rend pas compte, mais peut-être que oui, heu, de son côté, peut-être qu'elle attendait un peu, bah, une invitation en fait aussi, à à venir, heu, et que peut-être que, heu, tu n'as pas pu, heu, bah, le voir ou le comprendre parce que c'est dit, heu, parfois de manière très indirecte, heu heu, très ou heu, trop implicite et des fois on on n'arrive pas à bien, heu heu, communiquer en famille parce qu'il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de retenue, mmh.
Mmh. Ouais, c'est ça. Je pense que parfois aussi j'interprète. Tu vois, là, j'étais tellement agacée par la situation que peut-être aussi, tu vois, j'ai manqué un peu de de discernement, tu vois de après on interprète les choses parce que, voilà, j'étais énervée, j'ai dit: «OK, on y va 3 elle est encore pas contente, heu, ça leur va jamais, heu» tu vois, je suis tout de suite, hem, montée sur mes grands chevaux parce que voilà, je trouve que c'est déjà sympa, heu, qu'on y aille et qu'on fasse quand même trajet, heu, on va prendre en charge, heu, une partie du repas de Noël tout ça, et c'est vrai que peut-être que j'ai pas, hem, ouais, j'ai manqué de de clairvoyance, tu vois, et que je me suis laissée un peu emporter par, heu, par mes émotions, donc c'est vrai que je vais un peu explorer cette piste, voir si ça peut, heu, les satisfaire, tu vois, et leur mettre un peu du baume au cœur, que qu'on arrive avec, heu, avec une proposition. Ouais, c'est une super bonne idée.
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Oui et puis c'est vrai que, heu, ce que je peux te conseiller, c'est, heu, n n'hésite pas en fait à exprimer aussi ton ressenti et heu, tes émotions. Parfois, heu, le fait de mettre, heu, un peu les choses à plat, heu heu, ça fait beaucoup de bien, heu, de s'exprimer et puis ça fait du bien aussi de mieux se comprendre et de mieux échanger, hein. C'est vrai que, hem, parfois, voilà, il y a des sujets qui sont un peu tabous, on a un petit peu peur aussi du conflit, on a peur de contrarier, mais heu, voilà, vider son sac aussi auprès de ses proches, ça peut parfois être, heu, bénéfique, heu, si c'est vraiment fait dans dans le calme et le respect.
Mmh. Ouais. Je pense que tu as raison, vraiment, je vais, heu, je vais essayer aussi, heu, au moment de Noël d'exprimer que, voilà, en tout cas, la façon dont je l'ai perçu, heu, pour moi, c'était quelque chose d'un peu, heu, d'un peu difficile et vraiment un peu, heu, sur le ton effectivement du du reproche alors que voilà, peut-être c'est aussi une part d'interprétation, heu, de ma part et puis, heu, voilà, je vais voir si ça nous permet de de d'aplanir un peu, heu, ce genre de sujet parce que c'est vrai que du coup, heu, voilà, j'ai vraiment cette sensation, heu, moi je l'interprète comme c'est jamais suffisant et cetera alors que peut-être que c'est pas exactement comme ça dans dans leur esprit à eux. Ouais.
Mmh mh. Oui. Mmh. Mmh mh. Oui, tout à fait. Mmh mh.
Bon, bah, merci beaucoup, en tout cas, heu, je te remercie pour, heu, pour ton écoute, ça m'a fait du bien tu vois de de vider mon sac, et puis, heu, tu m'as aidé à à trouver, heu, des solutions, heu, possibles donc, heu, merci beaucoup en tout cas, heu, j'ai beaucoup aimé cet échange et j'espère que ça va me permettre de d'apaiser un peu, heu, les relations familiales.
Super! Bah n'hésite pas en tout cas, si tu as besoin d'autres conseils.